Eee, var aslında, böyle online platformlarda yarattığım dinleme listelerim var, ama, eee, bu, aslında o anki duruma göre çok değişkenlik gösteriyor, mesela, bazen, eğer, böyle, hani, uyumaya yakın saatlerse, eee, o zaman, böyle, eee, özel frekanslar var, emm, sözsüz müzik şeklinde, eee, o Evet, sadece müzik, o frekansları eee, ınla oluşturulan müzikleri, yaratılan müzikleri dinlemeyi seviyorum, mesela, işte, rahatlamak için belli bir frekans var, eee, sinirleri uyaran, eee, bi daha iyi hissetmek için, ya da, emm, özellikle yoga, meditasyon yaptığım için çakralarla çalışırken, onlara özel frekanslar var. Dolayısıyla aslında o andaki ihtiyacım biraz, eee, müzik tercihimi belirliyorum.
Hı hı. Hı hı. Anladım, sadece müzik gibi. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Anladım. Biraz moduna göre değişebiliyor. Mesela, yoga yaparken ya da meditasyon yaparken dinlediğin müzikler bambaşka olabilirken, eee, uyumadan önce veya yürüyüş yaparken dinlediğin müzikler, eee, farklı tarzda olabiliyor anladığım kadarıyla.
Hı hı, hı hı. Evet, evet. Aynen o şekilde. Eee, dolayısıyla eğer sabah saatleri ise bu, daha böyle modumu, duygu durumumu yükseltecek, bana iyi gelecek, hareketli, canlı müzikler, eee, dinlemeyi seviyorum. Hatta dans ediyorum o arada, iyi geliyor bayağı. <chuckles>
Hı hı. Evet. Ha, süper. Evet, dans etmek de güzel bir yöntem olabilir.
Evet, evet. Yani kendimce geliştirdiğim metotlarım var, bu bazen dans oluyor, bazen yoga meditasyonu oluyor, bazen sadece yürümek, ya da çok sevdiğim, eee, insanlarla telefonda görüşmek, ya da onlarla çıkıp bir kahve içmek de olabiliyor. Tamamen şartlar belirliyor bunu aslında.
Hı hı. Evet, aslın Hı hı. Aslında, evet, eee, bununla ilgili bir soru geldi aklıma da sen bunları söyledikten sonra. Bazı insanlar, mesela, dertleşmek, eee, diye de tabir ettiğimiz, eee, il arkadaşlarla olan iletişimi cidden, eee, stresle başa çıkmada, eee, çok sık kullanabiliyorlar. Mesela, senin böyle yakın gördüğün, ya da sürekli bi herhangi bir stres anında veya olumsuz durumlarda iletişime geçtiğin, eee, aile bireyin veya yakın arkadaşların var mı?
Hı hı.

Eee, şöyle. Aslında benim kişisel deneyimim şu doğrultuda; yani ben, eee, zamanında uzmandan da destek aldım ve bunun çok faydasını gördüm. Dolayısıyla, emm, illa etrafımızda, eee, arkadaşlarımız olmak zorunda değil. Yani, sürekli, eee, kalabalıklar arasında, anlamlı kalabalıklar arasında yaşamıyoruz. Dolayısıyla ihtiyaç duyduğum anda eğer ben bunu kendi kendime yönetemediysem, ki öyle oldu. Kendi deneyimimden bahsediyorum. Yönetemedim. O noktada arkadaşımda yaptığım ritüeller de bana e imm, istediğim kadar, eee, yeterli, olmadı işimi görmedi. Dolayısıyla tüm bunlara ek olarak, eee, profesyonel destek aldım bir terapi sürecinden de geçtim. Ve
Hı hı. Tabii ki, tabii ki. Hı hı. Hı hı. Nasıl bir süreçti bu? Faydalı olduğunu düşünüyor musun? Veya ne kadar bir süre, eee, bu desteği, terapi desteğini aldın?
Hı hı. Evet, evet, kesinlikle çok faydalıydı. Yani, şöyle. Ben, eee, 6 ay kadar, eee, aldım. Eee, dolayısıyla, eee, bütüncül çalışan bir terapistti ve onun yönlendirmeleriyle, emm, bir psikiyatristten de destek almıştım. Hani bazen mesela, ııı, kendi araştırmalarımla da kullandığım, eee, supplement'ler var mesela düzenli olarak magnezyum ve ashwagandha alıyorum doktor kontrolünde. Bunlar da sinir sistemini, özellikle B grubu vitaminleri, sinir sistemini güçlendirdiği için, eee dört bir koldan stresle başa çıkmayı yöntemi geliştirdim, daha iyileştirdim diyebilirim.
Hı hı. Hı hı. Anladım. Hı hı. A, süper. Hı hı. Peki bunların, eee, farklı yöntem, mesela, eee, bir terapiye gittiğinden bahsettin, farklı, eee, ek gıdalar ya da işte, eee, vitaminler aldığını söyledin. Peki bunların genel olarak hepsi stresle başa çıkmanda faydalı olduğunu düşünüyor musun?
Hı hı. Hı hı.